Ja, jetzt mussten wir <snorts>
Und jetzt muss ich das wieder entweder total aufgeben und das kann ich nicht, weil wie gesagt, das meiste sind wirklich sehr persönliche Sachen. Ich nehme nicht jeden Tisch mit oder so, aber gewisse Dinge, wo ich auch weiß, da, ähm wenn ich da mal 'n bisschen auf'm Land bin, sind die dann schwierig wieder zu finden.
Ja. Ja, ne, das ist Ja. Natürlich, ist ja auch verständlich. Mhm. Ja. Zu bekommen, na ja ja, sicher. Das ist es ja auch noch. Ja.
De das kostet ja auch wieder Zeit. Also, die Zei es ist mir geht mir fast mehr um die Zeit. Ne, das bring mir das einfach alles und ich lebe mit meinem alten Kram da weiter.
Ja. Ja.
Äh, viele Leute verstehen das nicht. Die meinen: „Oh ja, das kannst du ja alles neu kaufen.“
Ne, das ist aber da gibt's es gibt einfach 'n paar Dinge, das ja, genau.
Das habe ich schon hundertmal gemacht und ich habe keinen Bock mehr, da dieses ganze Zeug zusammenzutragen.
Richtig, richtig, und es dauert ja auch immer alles, ne, und dann das ist, äh also, i ich muss dir ehrlich sagen, deswegen habe ich jetzt auch hier abseh weil ich wusste ja, dass ich also, ich war, hm war s es war so 50 50 bis noch vor paar Monaten, ne, wo ich gesagt habe: „Bleibe ich, gehe ich, bleibe ich, gehe ich.“ Ähm, und deswegen da habe ich gesagt: „Ne, jetzt wartest du erst mal, ne, kauf dir jetzt nicht irgendwas wieder, was du dann wieder aufgeben musst, ähm, weil du kriegst ja auch nix mehr dafür.“ Weißt du, selbst wenn du versuchst, es neu zu verkaufen, grade mit elektrischen Sachen. Ne, es ist ja. Ja.
Ja. Aha. Ja. Ja. Täte ich gar nicht versuchen, verschenken oder mitnehmen. Verschenken, wegwerfen, mitnehmen, das sind so die 3. Alles andere ist so eine Zeitver äh, Verschwendung und auch so 'ne Frustration. Weil du hast es teuer gekauft und dann wird's dir noch schlecht geredet. Du gibst es sowieso schon so 'n 1/3 vom Geld her.
Genau, richtig. Richtig, ne? Ja. Mhm. Oh ja, definitiv. Ja. Natürlich. Ja. Ne, das ist und da das ich kann es so gut nachvollziehen, aber es ist einfach weißt du, ich habe mir jetzt echt gedacht also, ich, ähm ich würde, also, und ich gebe auch sehr, sehr viel auf, nur damit ich irgendwo auf'm Land sein kann. Ähm, weil, ne, also, de in meinem Fall zum Beispiel, da gibt's jetzt kein Amazon, ne? Also, das ist sind lauter so kleine Sachen, aber das ne, Irland hat kein Amazon. Ne, ne? Ne. <laughs> Ähm
Ne. Mhm. Mhm. Ja. Echt? Echt nicht? Wow, da da hätte da hätte ich ja schon mal so, ähm, die
Aha. Das Ja, also, es ist schon sozusagen, da geht's wieder 10 Jahre, 20 Jahre rückwärts, ne? Also, ähm, aber du, das ist mir egal, weil ich muss ehrlich sagen, diese Monate, die ich dort verbracht habe, habe ich's auch nicht vermisst, ne? Also, das das du hast dann kannst ja dein deutsches K äh, Amazon Konto, ne? Also, die es gibt auch, äh, Leute in Irland, die kaufen durch Deutschland dann, ne, und die schicken das schon nach Irland, ne? Also, das geht auch. Ja, ähm, ne, aber
Und ja. Genau. Ja. Ach so, und das okay. Also, schicken tun sie's schon. Okay. Okay. Ich sage nur, wenn man manchmal so gewisse Dinge, die sind einfach mittlerweile schwer zu kriegen. Es gibt ja keinen Einzelhandel mehr.
Ja. Ja. Mhm.